बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आलसी तो बन ही चुके हैं, क्योंकि हम अब तो बहुत ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं ना? और देखिए अब आने वाले समय में अगर किसी तकनीक की मैं बात करूँ। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जैसे एआई की बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है आजकल कि अ, इसमें बहुत सारे ऐसे चैट बोट हैं जो लॉन्च हुए हैं और आते ही पहुँचो तो छा भी गए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी की बात कर ले आप डीप सीक की बात कर लें, जो चाइना द्वारा बनाया गया है, या को-पायलट, जैमिनी। तो हर कंपनी अपना एक एआई टूल लाने के उसमें रहता है और ऑटोमेशन और एआई, मुझे आने वाले भविष्य में तो जिस तरह की ये त तकनीक होने वाली है ना अ, मुझे अपने भविष्य को लेकर मतलब काफ़ी ख़तरा भी महसूस होता है कि जॉब के लिए या फिर क्योंकि एआई अ, जितना एक्यूरेट है ना, उससे देखिए जॉब के काफ़ी कम अवसर होने वाले हैं, उन लोगों को अ, बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई तकनीक है भविष्य की जो कि आप सोचते हैं, जो कि पूरी तरह से बदल कर रख देगी हमारे भविष्य को?
जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। उ, जी बिल्कुल। जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं न कहीं जो एआई है अ, वो मुझे लगता है कि एक ऐसी तकनीक है हमारी अ, जो जीवन को इतना अ, बदल देगी या उसकी हमारे जीवन की पूरी तरह काला काया पलट देगी और अ, एक तो, आपने जैसे बताया कि कहीं न कहीं जो जॉब्स का अ, अब आजकल इतनी कम जॉब जॉब्स हो रही हैं और मतलब जो एआई है, बहुत आसानी से जॉब्स को खा जा रहा है या मतलब उनकी जॉब्स की जगह ले ले रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अ, ये एक काफ़ी ज़्यादा अ, बदलाव आएगा इसकी वज़ह से और कहीं न कहीं मतलब कुछ-कुछ लोगों की जॉब्स ज़रूर जाएँगी और बहुत हद तक मुश्किल होगी कि सरवाइव करने में। तो आप क्या मानते हैं?
हुँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि, जो एआई के क्षेत्र में अ, मतलब जो एआई काम कर सकता है इतना एक्यूरेटली, तो बहुत सारे लोगों की इस तरीके से जॉब जाएँगी और अ, भविष्य में जो है ना अ, एआई का इतना ज़्यादा दौर आएगा कि लोग अ, उसी से काम करवाएँगे, छोटे-मोटे काम होंगे, जैसे कि काफ़ी देशों में हो भी रहा है। आप देखते होंगे कि ड्राइवरलेस कारें चलती हैं या ड्रोन से जो अ, काफ़ी जो जो छोटे-छोटे सामान होते हैं, वो ड्रोन से डिलीवर होते हैं और एक और तकनीक की मैं बात करूँ, तो जैसे मैंने एक इंटरव्यू में देखा था एलन मस्क का कि वो एक चिप पर काम कर रहे हैं जो कि प्रोटोटाइप है अभी भी, उसका न्यूरालिंक नाम है उस कंपनी का उसी का। उसमें उन्होंने अ अच्छा जो उन्होंने चिप बनाई है जो दिमाग में फिट करके वो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और मतलब वो हमेशा के लिए एक सेव हो जाएगा आपका डेटा कम्प्यूटर पे।
हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। क्या? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी।